Allora, <sighs> ehm, paura, senso di colpa, perché a volte mi viene voglia, cioè mi vien voglia, m mhmm, dico: "Ma non è che sto esagerando, e che mi sto inventando tutto, che vedo altarini dove non ce ne sono" e poi, in altre circostanze, rabbia perché vedo che il mio matrimonio comunque sta si sta incrinando e vedo che per quanto io mi sforzi di tenerlo in piedi, dall'altra parte è come se non ci fosse spinta.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Certo, beh, ehm, c'è da dire che il matrimonio come qualsiasi altro rapporto che sia sentimentale o anche di amicizia, va sempre sostenuto in 2. Quindi non puoi ovviamente fare tutto il lavoro tu per mantenere questo matrimonio attivo, soprattutto se c'è appunto un sospetto così, uhm, grave da un certo punto di vista, perché il tradimento è una cosa molto grave, ancor di più forse con un'amica di famiglia. Ehm, e quindi capisco.
Mh-mh. Certo. Poi in realtà l'altra sera è successa 'na cosa che che devo dire più di altre mi ha mi ha fatto un po', mhmm, dubitare ecco, perché siamo andati al cinema tutti insieme, no?
<tsk> Ovvero? Mh-mh.